E não necessariamente eu precisava, né.
Não tá precisando. Não necessariamente, porque o fato de estar numa promoção não vai mudar a condição de você precisar ou não.
Uhum. É verdade, é verdade.
Comprar porque tá na promoção, mas você não tá precisando.
Foi. É, então, o monitor nessa segunda tela, eu já estava pensando nela há um tempo, porque realmente ela vai me dar facilitação pra questão das câmeras, porque as vezes, eh, eu sempre estou com as câmeras abertas aqui no meu computador, só que eu tenho que ficar olhando para elas o tempo todo, porque eu tô às vezes com outras telas abertas ali no né, mexendo coisas de trabalho
Ok, isso aí é para o trabalho, sim. Uhum. Sim, porque se a tela é a mesma que você tá usando, por exemplo, para o seu trabalho remoto
É, exatamente, exatamente, então eu não consigo
entendeu aí realmente você tá tirando deixando essa tela principal só no seu trabalho remoto, isso é ótimo, e o outro no seu
É, é verdade, e aí eu consigo colocar pra outra tela as coisas que que é de outro trabalho, né, acompanhando as câmeras, eu consigo
Não, até aí. Aham. É como nós falamos isso aí é para o seu trabalho, isso aí e ainda foi mais barato do que você via antes.
Pois é metade do preço, né, eu consegui economizar ali uma boa grana.
Metade do preço. Isso, o que você tem que ver aí é dar uma filtrada nesse tempo que fica em busca, porque uma coisa é assim "Olha, estou precisando de uma tela vou passar um tempo procurando a tela mais barato".
Uhum. Uhum, sim, vê se entra alguma promoção.
Mas aí você ficar olhando o preço do carro
Pois é, o carro eu não vou trocar nem tão cedo. <chuckles>
preço da casa <chuckles> sabe.
É, a casa eu gosto de pesquisar preço de casa, porque, em algum momento, pode dar à louca eu querer comprar uma casa, né.
Mas olha só, mas isso não é agora.
Pois é, verdade.
Às vezes você tá tirando o tempo do seu trabalho remoto, da outra empresa, que essas realmente são reais, a outra é uma suposição.